Bir grup içinde ortak zorluklar yaşamak neyi değiştirir?
Eee, şu an birlikte yaşanılan zorluklar bence grubu gerçekten güçle güçlendiriyor. Eee, yaşadığımız zorluklarla birlikte o bağın daha kuvvetli hâle geldiğini ben birçok kez gözlemledim ve sanırım bu evet o yaşanılan duyguyu, duygudaşlığı pekiştiriyor.
Hıı. Evet. Tamamdır. Peki sence bir, eee, toplulukta, eee, hemen hissettiklerinden başlasak mesela güven mi, eee, moral mi, hani, daha fazla birlikte olduğunda hissettiğin en büyük duygun nedir?
Yani, bir toplulukta özellikle de, eee, yani, bu, uuu, kesinlikle gruba ya ortama göre değişebilir. Ancak, ııı, bence kesinlikle ortak duyguları hissettiğin kişilerle ve ya muhtemelen ortak, eee, bir geçmişe sahip insanların yaşadığ,ı ııı, birtakım, ııı, duygudaşlık onların aynı zamanda kolektif bir grup hâline de getiriyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım, peki, eee, şimdi biraz daha, böyle, eee, somut bir örnek üstünden konuşsak belki, eee, senin için de daha, eee, m yanıtlaması kolay olur çünkü her grupta muhtemelen farklı duygular, eee, yaşanıyordur. Eee, mesela, eee, bir iş yerindeki bir, eee, arkadaş topluluğu olabilir, işte, mahallede ya da spora gittiğinde orada, eee, olduğu bir, eee, grup olabilir. Yaşanmış bir dürüm üz dur, eee, bir anı üzerinden, eee, bahsetsek, eee, sende neler değiştirdi yaşadığınız zorluklara, nasıl birlikte, eee, göğüs gerdiniz?
Kesinlikle. Kesinlikle. Hı hı. Ben bunu Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ben bunu daha küçük gruplar hâlinde bir örnekle başlayacağım ancak daha sonra, aaa, bana hatırlatırsan daha büyük bir örneğimi de sunmak istiyorum. Eee, özellikle ben, eee, daha küçük gruplarda, eee, bir arkadaş, yani, bir kız arkadaş grubumuzun, eee, taciz olayı hakkında birlikte dayanışmak zorunda kaldığımız zamanı hatırladım ve hatta mahkeme sürecine kadar giden bir, eee, süreçte
Tabii. Harika. Hımm. O kadar acı bir deney, o!
Evet, yani, kesinlikle bu tarz durumlarda aynı, eee, zorluklar içerisinde olmak ve birbirine, eee, neredeyse, eee, anlamak, hatta desteklemek, eee, çok önemli. Bu tarz, ııı, biraz daha ciddi durumların dışında da tabii ki önemli ama sanırım en çok desteğe ihtiyaç duyduğumuz kısımlar gerçekten, emm, her konuda bizi destekleyen ve bizi belki de anlaması gereken, eee, anlayacak bazı, ııı, ortak hissiyatı yaşayacağımız insanlarla bir arada olmak, eee, kesinlikle bizi rahatlatacak bir şey diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Evet. Evet. Yani, aslında <coughs> birlikte bir zorluk yaşadığında o grupta olan, eee, kişilerle ortak bir payda da, eee, buluşuyor olman gerekiyor ki, eee, birlikte o zorluk için, eee, göğüs gerebilin. Eee, çok önemli gerçekten. Eee, yaşadığınız olay da gerçekten çok üzücü, eee, bir taciz olayı, eee, demek ki çok.
Evet. Kesinlikle. Maalesef, eee, kaçınılmaz olabiliyor bu tarz konular. Ancak, eee, dediğimiz gibi evet bu tarz konularda, eee, sanırım evet, eee, birliktelik, eee, ve o duyguyu birlikte yaşamak, eee, gizlemeden ve aynı zamanda saklamadan onu kabul edip yaşamak, eee, önemli.
Evet. Üzücü olmuş. Peki Hı hı. Evet. Çok önemli. Evet, peki, bu yaşadığınız problemi, yani, emm, düşündüğünde geriye dönüp, eee, işte bu taciz olayındaki sizin aranızdaki bağları daha kuvvetlendirdi mi yoksa kopmalar yaşandı mı? Yani, hangi koşullar altından biri diğerine dönüşür sence genel olarak, eee, buradan, eee, kıyasla, yani, buradan çıkış noktası olarak bakarsak genel olarak da ne neler düşünürsün?
Evet. Hı hı. Yani, kesinlikle ilişki dinamiğimizi şekillendirdi ve yönlendirdi diyebilirim. Eee, illa, eee, güçlendirdi diyemeyeceğim. Çünkü bu konuda tamamen bizim yanımızda olan ve bize destek olan ve aynı duyguyu, ııı, olumlu bir şekilde aktaran kişilerle tabii ki, eee, bazı, eee, ortak noktalarınız olduğunu fark edip ileriye doğru yönelik bazı arkadaşlıklara da yol aşa yani, arkadaşlıklar da bununla birlikte, eee, yol alabiliyor. Ancak tam tersi, eee, en çok desteğe ihtiyaç duyduğunuz tarafta sırtını dönenler de, eee, tabii ki bazı, ııı, farklı yollar da izleyebiliyorsunuz. Her zaman, eee, duygular güçlenmiyor. Eee, aynı zamanda zayıflaya da biliyor. Tabii bu tarz dönüm noktaları bence önemli, eee, illa olumsuz anlamı yok ama, eee, bu tarz ilişkileri yönlendirilebilir bence.
Hı hı. Evet. Harika. Hıı. Evet. Hı hı, anladım. Peki, eee, bu tarz ilişkilerde işte liderlik ve normlar, eee, nasıl rol oynuyor sence? Bir lider veya grup üyesi ne yaparsa bu değişimi olumluya çevirebilir? Mesela sizin, eee, durumunuzdan örnek verebilirsin ya da farklı bir, eee, toplulukla ilgili yaşadığın zorluk da var demiştin istersen onu da, eee, katarak biraz anlatabilirsin. Eee, nasıl istersen?
Hı hı. Tabii ki. Yani, ben bunu eee, bireysel grupların dışında daha ulusal daha toplumsal grupların yaşadığı zorlukların da bir, eee, beraberinde getirdiği bazı zorluklar ve aynı zamanda bir, eee, güçlüklerle birlikte bir ortaklık duygusu da yaşadığını hissediyorum. Örneğin, ııı, belki tarihe baktığımızda yaşadığımız zorluklar, yani, belki geçmişimizde büyüklerimizin yaşadığı ve buna, aaa, örneğin kendi tarihimiz açısından baktığımızda Türkiye tarihi açısından dönüm noktaları olan, savaşlar olsun, e, işte yıkıcı zamanlar olsun, depremler olsun, gerçekten afet, doğal afetlerin ve, ııı, çok, eee, travmatik olabilecek bazı tarihî anların, eee, bizi bir araya getirdiğini ve bizim için gerçekten aynı duyguyu hissettiğimiz, aynı şeyleri hissettiğimiz ve muhtemel muhtemelen coğrafyayla da alakalı olarak birçok şeyi ortaklaşa, ııı, bir, eee, ortak noktada, a ortak paydada birleştiğimiz insanlarla sanırım, aaa, bu zorlukları birlikte yaşamak çok daha anlamlı ve e, çok boyutlu.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, aslında, söylediğin gibi, eee, şimdi Türkiye'deki olan, eee, en başından beri, işte, yaşanan savaşlar, işte, Cumhuriyet sonrasındaki siyasi olaylar, eee, terörizm, eee, yanında, işte, emm, deprem, su baskını, eee, birçok, eee, farklı problem yaşandı ve, eee, burada insanlar, eee, kenetlenerek aslında biraz daha, eee, güçlü bir, imm, topluluk hâline geldiler. Tabii, burada muhtemelen, eee, fikir ayrılıkları da çok fazla yaşayan, eee, olmuştur, kopmalarda olmuştur. Eee, aslında, belki biraz sosyal medyanın olması da, eee, daha, eee, bu birliğin ya da kuvvetin, eee, ne kadar güçlü olduğunu, belki, hani, anlamayı sağlıyor da olabilir. Eee, çünkü bir muharebeye giden bir insan topluluğu yok. Eee, insan dayanışmayı biraz da oradan görebiliyor, evet, gerçekten. Peki, sence, eee, bu lider, eee, o soruma gelirsek, eee, bu konu üstünden, mesela, eee, topluluktaki liderler ya da lider, eee, buradaki, emm, şeyde nasıl e rol oynarlar? Yani, ne derece etkilidirler? Grup üyeleri ve lideri düşündüğün zaman? Bunun hakkında ne dersin?
Evet. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Renklendiriyordur. Evet. Hı hı. Evet. HI hı. Evet, çok, ööö, önemli bir soru çünkü benim de üzerinde düşündüğüm ve, eee, araştırdığım bir konu, aslında biraz da araştırma konuma da dâhil olan bir konu. Eee, liderlik karakter tipine de göre değişiyor. M birkaç liderlik türü vardır işte otokratik lider türü, karak karizmatik lider türü. Bunlar toplumu, aaa, farklı yönleriyle etkileyen ve
A! Ne kadar güzel. Evet. Biraz onları, çok özür diliyorum, eee, açabilir misin de? Mesela, otokratik dediğinde tam olarak ne demek? Diğeri i karizmatik ne demek?
Tabii ki. Hı hı. Eee, tabii ki. Eee, şöyle, karizmatik lider özellikle hem duruşuyla hem, eee, kendisine verilen bir, eee, yetkiyle toplumu yönlendirebilme, eee, doğuştan gelen bir özelliğe sahip olmak bir liderlik rolü ve toplumu, ııı, farklı şekilde etkileyebilme özelliği olan, eee, bir, eee, karakter hâli aslında, bir kişilik hâli biraz da. Aaa, bu, ııı, karizma kelimesi zaten tam olarak, eee, kendisi, hani, kendisinden olan ve kendisine verilmiş bir yetki olarak ı a eee, öğrenilmemiş ancak, eee, bu şekilde bulunan, <giggles> eee, bir, eee, hâl.
Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Yani, aslında, karizmatik biraz daha böyle, e n doğal bir şekilde liderliğe yakın olan kişi, eee, di denebilir mi daha böyle, eee, düz bir şeyle söylersek.
Kesinlikle. Kesinlikle bu şekilde diyebiliriz. Yani, daha politik yollarla değil de, hani, eee, mutlaka sonucu politik olarak da, eee, kendini gösterip göstermiş ancak, eee, her alanda görebileceğimiz, ııı, ve kendini her, eee, türde belli et eden bir, eee, karakter tipi diyebiliriz. Ancak, tabii, bunlar, eee, farklı türlere de gidebilir. Eee, yani, kültürel liderler olabilir, politik olmak zorunda değil di i bunların içinde dini liderler oluyor ya da topluma a farklı şekillerde yön veren, farklı, ııı, bakış açılarıyla ve toplumu etkileyen birtakım, yani, din gibi ya da, eee, sosyal etki, kültürel etki gibi birtakım, eee, etkileri açık ve, eee, gerçekten yönlendirebilme etkisine de sahip olan birtakım liderlik türü
Tamam. Evet. Anladım. Peki. Hı hı, Evet. Evet. Hı hı. Evet.
eee, ve diğer türlü de, eee, yasal anlamda toplumu hem, iii, yönlendirebilen hem de kendini, eee, toplum nezdinde kanıtlamış ve yasallaştırmış bir lider türü hâline geliyor bu da. E bunlara baktığımızda ha ha.
Hı hı. Evet, peki he e, liderlere de baktığında hepsinde, eee, değişimi olumluya çevirme yönünde bir güç, eee, var mıdır sence?
Eee, yani, eee, bu vaat edilen şey olma bakımından, eee, ilk başta, eee, belki söz konusu olabilir benim için. Yani, evet, eee, bütün liderlerin böyle bir vaadi vardır toplumu geliştirip yönlendirme konusunda. Eee, belki bu, ım ım kimileri için bir vaadin de çok daha üstüne çıkmış ve gerçekten gerçekleştirme yolunda da, eee, bir, eee, söz olmuş ve gerçekle e ge gerçekleştirilmiş bir söz da hâline de gelmiş olabilir. Ancak diğer türlü, ııı, tabii ki bu sadece bir söz ve, eee, sadece yapmacık bir, eee, vaat olarak da kalmış olabilir ne yazık ki. Bunlar, eee, kesinlikle toplumu yönlendirmekle çok önemli kriter noktalarda olan ve söz konusu, uuu, topluluğun, üüü, sem sembol eden ve, eee, temsil eden kişiler genelde. Eee, bu nedenle tabii ki, iii, toplumu yönlendirmek kendilerinin, eee, ilk olarak <giggles> ellerinde olan bir şey.
<chuckles> Evet. Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Anladım peki Anladım. Peki, eee, şimdi bu, emm, zorluk yaşamayı, eee, biraz daha düşündüğünde bir ortak, eee, bir grupla yani bir grup içerisinde, eee, daha böyle küçük indirgediğinde belki hani, eee, daha farklılıklar, eee, çıkabilir. Böyle, eee, eee, lisedeyken ya da üniversitedeyken ye, ııı, olduğun böyle bir sosyal, emm, topluluk ya da bir spor aktivite topluluğu vs. var mıydı? Böyle hiç başından, eee, bir enteresan bir olay geçmiş miydi, bir zorluk hep birlikte yaptığınız bir, iii, şey olmuş muydu? Eee, bir zorluğa göğüs germek gibi.
Hı hı. Evet. Anladım. Imm. Ya evet, eee, beraber aşmamız gereken, eee, bir yol yani beraber karar vermemiz gereken bir, eee, rota vardı ve bunu, ııı, bir şekilde, eee, kaçamazdık ve elimizden geldiğince yolu yürümemiz gerekiyordu ve o rotayı çizmemiz gerekiyordu. Eee, grup içerisinde birtakım zıtlıklar, ııı, çıktı ancak, eee, grubu, ııı, olabildiğince objektif bir şekilde yürütmek gerekiyordu. Eee, bunu ben, eee, bu rolü ben aldığımı hatırlıyorum o süre içerisinde.
Evet. Hı. Peki ne, nasıl bir gruptu bu?
Bu aslında birbirine çok benzeyen ancak birtakım fikir ayrılıklarıyla birlikte ve çatışmayla birlikte, eee, nedense bazı, ımm, yol ayrımına düşmüş ve, eee, neredeyse yolu tamamlayama bi tamamlayamayacak, eee, sürece getiren, eee, bazı işte kırgınlıklarla birlikte gelişen olaylar olmuştu. Ancak bunlar tabii ki genel olarak düşündüğümüzde o yolu, ııı, yarıda bırakan bir şey olarak görmedim. Sürdürmeye devam ettim.
Hı. Anladım. Peki. Hı hı. Anladım. Peki, eee, çok teşekkür ediyorum deneyimlerini benimle paylaştın. Çok keyifli bir sohbetti.
Rica ederim. Benim için de gerçekten çok keyifliydi.
Görüşürüz.
Görüşürüz.